Ai, olha, eu moro com meu marido, com meu enteado de 12 anos e o meu sogro de 82 anos. Então, assim, <giggles> é muita gente dentro da casa, né? E e morar com um adolescente de 12 anos não é fácil, porque, eh, ele é muito bagunceiro, mas, eh, eu eu tenho
Aham. Aham. Ixe! <chuckles> Ah. <laughs> Ah, imagino. Hã. Uhum. Sim, sim. Hum.
meio que um toque, assim, de que eu preciso ver a cozinha realmente arrumada todas as horas que eu passo por lá. Então, assim, um um lado bom, né, é que aqui dos Estados Unidos, praticamente, todo mundo tem uma lavadora de louça.
Hum. Aham. Hum. Sim, verdade. Realmente isso é muito bom, né, da das casas americanas. <laughs>
Então Sim, sim. E eu acho que isso ajuda demais nesse ponto de manter a cozinha sempre arrumada, né? Então, assim, às vezes, quando eu passo, eh porque ninguém tem a mão de ir lá pegar o negócio e colocar dentro da lavadora de louça. Eles vão lá e deixam dentro da pia. E aí, ninguém lava. <giggles> Então o que eu faço? Passei na cozinha, vi que tem alguma coisa dentro da pia: uma xícara, um uma caneca, um prato, qualquer coisa que tiver dentro da pia, eu abro a lavadora de louça e coloco lá. E aí ,eu vou esperando, né, acumular uma quantidade, eh, uma quantidade assim boa de co de de louça dentro da lavadora de louça, né, porque eu também não vou colocar, ai, 3 pratos lá e colocar para lavar. <chuckles> Então então, aí toda vez que eu passo da cozinha que eu vejo que tem alguma coisa lá, eu vou e coloco dentro da lavadora de louça. E aí, depois, no final do dia, né, eu coloco para lavar. E, no outro dia de manhã, eu vou e coloco e guardo as louças, né. Às vezes, o meu sogro ele ele mesmo guarda, mas mas a maioria das vezes sou eu que guardo.
Uhum. Sim. <laughs> Oh, meu Deus. Aham. Hã. Uhum. Aham, certo. Hum, de prato? Hum. Is sim, sim, eu entendo.. <laughs> Hã. Uhum. Hum, ah, que aham. Uhum.

Exatamente, eu eu já vi, eh, em uma escola deles, né, eu já já estudei na High School daqui, e eu tinha amizade com uma professora, né, e e eu estava num num clube com essa professora, na verdade. E teve uma vez lá que que a gente estava se falando, gente foi lá na sala de de de de comer dos professores e tal, aí ela me mostrou o microondas que deles, né, e o microondas estava horrível, de de de de de podre e tal. Ela falou: "Ah sim, que tem que limpar esse microondas, né". E meu Deus do céu. Você você também tem microondas e acontece isso também? Pronto.
Aham. Sim. Aham. Podre, aham. Tem, uhum, re recentemente o nosso microondas estragou. E aí, a gente comprou um novo
<gasps> Ah hã? Uhum.
mas, o que que tinha acontecido? Mesma coisa, meu enteado foi fazer miojo, e e aí ele colocou eu não sei o que que ele arrumou, mas eu sei que ficou cheio de daquele caldo do miojo dentro do dentro do prato do microondas. E fi e eu deixei lá, né, porque porque eu queria ver até quando aquilo ia ficar. E aí passou tipo assim
Hum. Uhum. Hã. Ah, assim, aham. Sei, sei, hã. <laughs> Hã.
uns 2 meses até o microondas estragar
Nossa.
E a sujeira ficou lá e o negócio tinha ficado grosso, assim já, sabe, duro. <laughs> Que e eu fiquei tipo: "Ai gente, vamos limpar, né, vamos limpar as coisas". Eu espero que eles tenham cuidado agora com esse novo microondas, porque está está novinho, está limpinho.
Meu Deus. <laughs> Ah, meu Deus. Aham. Uhum. <laughs> Está tudo perfeitinho, então não não não não, dá para estragar. E e e pronto, você você sim, então você já teve essa conversa com eles, né. Que a galera tem cá tenta limpar um pouquinho da cozinha, deixar um pouquinho arrumada, ah, e uhum.
<chuckles> Tá. É, não dá. J já. Já falei já, já falei com o meu marido com meu já falei com o meu marido com o meu enteado. Com o meu sogro eu não falo não, porque ele é idoso assim, então, eh, aí aí eu dou um desconto, né, porque eu também não quero que ele fique se esforçando muito para fazer as coisas, ah, pelo fato da ida da idade dele estar avançada e tal, então, eu não não me importo tanto. Mas o que me pega mais é o meu marido e o meu enteado, que eles são terríveis. <chuckles>
Uhum. Ah sim verdade, hã. <laughs> Aham. Sim. Uhum. <laughs>